Allora guarda, mi interessa molto sapere dal tuo punto di vista come si fa a recuperare fiducia dopo un errore.
Allora guarda, questo è un argomento abbastanza interessante e molto profondo a mio avviso. Ehm, inizierei col dire che chiaramente, mhmm, diciamo le situazioni variano da errore ad errore, da tipo di relazione, ecco, che hai con la persona che ha commesso un errore, che sia un familiare, ehm, un un amico, o un banale conoscente, o il proprio ragazzo, ecco, parlando anche per quanto riguarda la mia di esperienza. Quindi, questo è mettendo alzando le mani ecco, <chuckles> e e ap e apre il discors
Chiaro. Mh. <gasps> Quindi, diciamo, mhmm, n ne parli più dal punto di vista relazionale, no, quindi un errore, ehm, soprattutto umano.
Sì, uhm, principalmente, ecco poi chiaramente io non sono ancora, ehm, parte di quello che è il mondo lavorativo a tutti gli effetti, quindi non posso basarmi, ecco, o parlare, ehm, di errori fatti in quel tipo di situazioni. Parlo principalmente dal dal campo relazionale, sia appunto, come ho detto in precedenza tra amici, ehm, fidanzati, ecco, e anche con la famiglia, che quelli secondo me sono un po' più profondi, ecco, sotto molto molti punti di vista. E ho avuto molta esperienza a riguardo.
Sì. Che ancora non conosci. Molto vero. Guarda, se vuoi mi puoi raccontare di un aneddoto in particolare che ti viene in mente, sentiti libera davvero.
Mh-mh. Certo. Allora, probabilmente ne ho molti di più per quanto riguarda, ecco, il campo delle amicizie, ecco, ehm, proprio perché, uhm, io adesso diciamo sono in età giovanile, mi ehm, faccio università, ecco, intorno ai 20 anni, e, ehm, chiaramente, guardando indietro al mio passato, molte amicizie che avevo un tempo, sai i classici 14, 15 anni dove sei circondata da eh esatto, più che compagnie anche amicizie un po' di convenienza, ehm, dove non ti parli banalmente al di fuori della scuola, mentre all'interno, ehm, vi trattate, ecco, come come se foste migliori amiche.
Mh-mh. Le compagnie. Mh. Amicizie un po' di circostanza, che poi ti ti illudi magari che siano vere amicizie, poi in realtà scopri che erano un po' forzate dal contesto.
Sì, esatto. Ti sì, esatto. Oppure, ehm, le classiche, ecco, persone che incontravi quando facevi serata, ehm, che appunto ti parlavano solo durante le serate stesse diciamo, que questo tipo di situazioni. <chuckles> Però, per quanto riguarda, ecco, proprio degli errori che hanno commesso magari, ehm, degli amici, amiche passate, ehm, sì ho un aneddoto piuttosto recente, ecco, dipende dai punti di vista si tratta di un paio d'anni fa, ehm, in cui essenzialmente io ho un gruppo di amiche abbastanza ridotto, ecco, poche ma buone diciamo, ehm, a cui appu in cui un tempo, ecco, facevano parte, ehm, un altro paio di persone, ma ti parlerò, ecco, solo una di esse perché é il momento clou, ecco, di di questo discorso, ehm, e esatto. Essenzialmente, ehm, la mia migliore amica, parte anche lei di questo gruppo, ehm, si era ritrovata, ecco, in una situazione poco piacevole con quest'altra ragazza, anche lei membra del gruppo.
<chuckles> Ah, solo solo lì. <chuckles> Okay. Mh-mh. Eh, menomale. <chuckles> <chuckles> Eh, non ti preoccupare. E poi è uscita dal vostro gruppo.
Esatto, però è uscita non per diciamo, sai, mhmm, magari sue problematiche, sue situazioni personali, banalmente anche, ehm, il non apprezzare più la nostra compagnia, che secondo me è un fattore totalmente, ecco, opportuno, se succede, succede non devi esatto non devi essere giustamente, non devi essere incolpata perché magari abbiamo preso strade diverse, tu non ti ritrovi più, ecco, nei nostri nelle nostre vite, nei nos nei nostri passatempi. Però appunto questa questa ragazza ha ben deciso, ehm, di andare a sparlare, chiamiamolo così ecco, con una compagna di classe di questa mia migliore amica, di lei, ma su problematiche abbastanza pesanti, come, ehm, vecchi, ecco, disturbi alimentari, uhm, che lei appunto stava passando, ehm, o comunque sue insicurezze da ogni punto di vista. E vorrei sottolineare che queste 2 persone non non si conoscevano prima di parl di aver parlato di questa cosa. È proprio andata da una sconosciuta praticamente eh sì.
Sì, comprensibile. Si cresce, si cambia. Ah, pesante. Ah, cioè è andata da la prima che capitava a sparlare, ho capito. A parlare male.
Sì, sì, esatto, esatto. E comunque ti aspetti che l'altra persona non reciprochi, ecco, quello che è l'andazzo della situazione, invece l'ha proprio fatto, e e questa mia amica ha trovato le chat, dato che erano compagne di classe, quindi ci son stati litigi, eccetera, eccetera. E chiaramente <chuckles>
Mh. Ahi. Tipiche dinamiche comunque di quando si è ragazzi. <chuckles>
Sì, uhm, però secondo me eravamo penso fossimo già maggiorenni, quindi un minimo di maturità sotto questo senso a mio avviso, ecco, ci deve già essere, proprio per capire quella che sarà la tua persona nel prossimo futuro. E quindi, diciamo, nonostante questo non sia stato un errore fatto direttamente nei miei confronti, ecco, perché io assolutamente non c'entravo nulla nella vicenda, non era stato detto nulla né di me, né del né delle altre partecipanti, ecco, del gruppo, eppure abbiamo tutte deciso, ecco, non cioè per ideali propri, ecco, non solo per seguire la massa come delle pecorelle, abbiamo deciso appunto di tagliare i ponti con questa persona, perché una ragazza che, dopo anni, anni, anni, anni di amicizia, con la prima che passa decide di buttarli tutti all'aria, forse una gran amica non è. E e quindi e quindi sì, questo magari è un un altro fattore, ecco, della fiducia dopo gli errori, eccetera, eccetera, ehm, perché può capitare, ecco, di perdere fiducia anche verso le persone che non compiono atti diciamo, ehm, di dubbia positività diciamo nei tuoi confronti, ma si può anche scegliere di valutare una persona, ehm, in base alle azioni che che fa ecco commette su altre persone, in generale. Sì, s certo.
Assolutamente. Chiaro. Mhmm, no. <chuckles> Direi di no. <chuckles> <chuckles> Lo fa in generale. Quindi valutarla a tutto tondo, non solo nel rapporto con se stessi, ma anche nel rapporto poi con gli altri.
Mh-mh. Sì, sì, esatto. E lì appunto la fiducia diciamo che non s'è più recuperata. Ehm, la ferita comunque, per quanto riguarda le mia ami amica, si è si è chiusa, ehm, in autonomia, ecco; ehm, però non c'è stata diciamo non c'è mai stato esatto non n non si è mai voluto andare a cercare di reinstaurare di nuovo questo rapporto. In mh-mh.
Meno male. Un riavvicinamento. E come mai secondo te? Cioè sempre per il mhmm, banalmente perché poi vi siete divise e non avete più avuto occasione, oppure proprio perché è stata un una ferita così grande, una una cosa così tanto brutta che vi ha proprio tolto qualsiasi voglia di di parlarle?
Allora, ehm, per quanto mi riguarda, ecco allora sicuramente l'azione in sé che ha commesso ha giocato una grande parte in quella che è stata poi la mia valutazione, ecco, della della sua persona. Poi però in realtà, ehm, non te ne ho parlato, ma prima di questo episodio c'erano state tante piccole, come dire, ehm, tante piccole esatto chiamiamole così, red flags, ehm, nei confronti di tutte, ecco. Insicurezze varie, ehm, che magari appunto lei, ehm, come dire, lanciava su di noi, ecco, cercava di, ehm, magari prenderci in giro, mhmm, anche scherzosamente. Mh-mh, esatto.
Chiaro. Red flags. <chuckles> Ah, quindi proiettava su di voi delle sue insicurezze, e parlava male di voi un po' per sfogarsi di questa cosa.
Sì, esatto. Banalmente guarda, ti faccio un esempio molto stupido che appunto si ricollega a quel periodo della vita, ehm, dove si va sempre a far serata, eccetera. Lei era, mhmm, da fi ehm, lei era fidanzata al tempo e provava gelosia nei confronti sempre di questa mia amica, ecco, ehm, se durante, ehm, le nottate fuori in discoteca, eccetera, dei ragazzi facevano delle avance nei suoi nei suoi confronti, lei provava invidia e gelosia.
Sì. <chuckles> Ah, cioè si sentiva in difetto perché lei non riceveva approcci, mentre questa tua amica sì?
Esatto! Esatto. Hai esattamente espresso, ehm, il concetto. Esatto. Un conto poi fosse una ragazza single <chuckles> al momento, ma no era anche fidanzata, quindi abbiam detto: "Mhmm, vabbè, okay"; e
<chuckles> Ciò che è successo. <chuckles> <chuckles> Quindi proprio una questione di ego, cioè una questione di di mancanza di attenzioni rispetto ad altre.
Esattamente, esattamente. E poi un'altra cosa, ecco, ricollegandomi alla fiducia che io non avevo in realtà mai perdonato dentro di me, nonostante poi, ehm, l'amicizia sia andata avanti per un altro un altro po', è che, ehm, i il io e il mio at il mio attuale ragazzo stiamo insieme da 3 anni, e 3 anni fa ero ancora amica di di questa persona, e lei quando abbiamo iniziato io e il mio ragazzo a parlare, a sentirci, eccetera, ehm, diceva cose del tipo, <chuckles> ehm f fa un po' ridere scusami, ehm, di diceva cose del tipo, ehm: "Eh no, ma mi hai mi hai rubato mi hai rubato il marito, tipo io lo vedevo nei corridoi della scuola, ci guardavamo," cose di questo tipo. Che io dico <laughs> sì, sì, sì, esatto, esatto, ma che poi non avevano mai parlato in realtà, poi ne ho anche parlato un po' sorridendo col mio ragazzo di questa cosa, perché lei diceva anch "Eh" <laughs> esatto. Beh mi fa, mhmm: "Eh sì eh, lui mi aveva iniziato a seguire su Instagram", eccetera, eccetera. Allora io al che, così un po' per fare, mhmm un po' stuzzicarlo, esatto, gli faccio: "Ma, ehm, come mai gli a gli avevi mandato questa richiesta?" E lui mi ha detto: "Eh guarda, ehm, mia cugina è la sua professoressa di inglese, mi dice costantemente che questa ragazza non è a posto, e quindi volevo vedere co chi fosse questa persona". Quindi neanche dici l'ha seguita per effettivamente <chuckles>
Ah-ah. <chuckles> Non ti preoccupare, sentiti libera. <chuckles> Eh! <laughs> Ah, cioè si era già immaginata una vita insieme, tutti sposati con i figli, ho capito. <chuckles> <chuckles> <chuckles> Ma a posteriori chiaramente, quando già stavate insieme? Per infastidirla? <chuckles> <chuckles> È stata un po' misinterpretato il motivo de di questo segui, ecco. <chuckles>
Esatto, però io non gliel'ho mai detto chiaramente. E q lì diciamo son state tutte red flags che io però non ho mai, come dire, perdonato, ecco, e e appunto non mi sono mai fidata sotto questo punto di vista di lei. Infatti, non parlavo assolutamente di quella che era la mia relazione, ehm, nei suoi confronti. <chuckles>
Brava. Chiaro. Ah, mhmm, quindi proprio tutte queste mhmm, tutte queste cose che lei aveva fatto, già prima di chiudere definitivamente l'amicizia, ti avevano portato un po' a chiuderti con lei.
Sì, diciamo più che altro sotto il punto di vista, ecco, ehm, relazionale col mio ragazzo, mhmm, evitavo appunto di parlare di questo tipo di di cose con lei, proprio perché non volevo che commentasse, dicesse cose strane, ecco, proprio perché mi dava fastidio.
È relazionale. Certo. Beh, mhmm, e poi sai avere un'amica che desidera il tuo ragazzo non è proprio una situazione simpatica.
<chuckles> No, a assolutamente, assolutamente. E quindi diciamo, questo magari per chiudere il capitolo, ecco, della fiducia per quanto riguarda le amicizie, perché poi quelle che mi sono rimaste, sono rimaste punto, ecco, non ho avuto problematiche per fortuna. In mh-mh.
Meno male. Quindi sei stata fortunata dal punto di vista rela cioè, ti definiresti fortunata dal dal punto di vista relazionale, amicale anche?
Ora come ora, per quanto riguarda la fiducia reciproca, ehm, assolutamente, anche perché magari sì capita di litigare per delle stupidaggini, ma non sono cose in cui poi, ehm, viene necessitata ecco, ehm, un'operazione di recupero della fiducia, non non è mai successo, ecco, son proprio banalità. Magari, mhmm, dal punto di vista relazionale col mio ragazzo, lì possono esserci errori veri e propri, ecco, che chiaramente per portare avanti una una relazione vanno superati e va recuperata quella magari mhmm, quel piccolo margine di fiducia che è stato perso quando è stato commesso l'errore stesso, diciamo.
Ah, che bello. Capisco. Sì. Guarda, mi interessa molto una cosa, cioè, mhmm, uhm, alla fine tu non hai mai recuperato la fiducia dopo un errore, mhmm, e m mi interessa molto sapere dal tuo punto di vista, questa ragazza con cui poi avete chiuso, avete litigato, per riuscire a recuperare la tua fiducia, no, mettiamo che un domani si volesse riavvicinare, che azioni dovrebbe commettere? Cioè, quale sarebbe un ottimo comportamento da avere per riconquistare la tua fiducia e e e ritornare tua amica?
Vai. Mh-mh. <clears throat> Allora guarda, ehm, partendo magari mettendomi nei panni, ecco, della ragazza che è stata, come dire, ehm, a cui a chi hanno parla a chi hanno a cui hanno sparlato dietro, ecco, diciamo così, ehm, con modalità un po' infantili però, ehm, io sicuramente ora cioè sul momento avrei fatto come lei, assolutamente non sarei stata in grado di perdonarla, ma proprio per, ehm, diciamo le cose di cui hanno parlato in quelle chat, ecco. Se magari fossero stati esatto, esatto, fossero stati magari commenti un po' superficiali, magari quelle classiche cose che dici proprio perché sul momento sei arrabbiata con quella persona, ancora ancora, ma lei è proprio andata a, come dire, ehm, spargere il sale sulla ferita ferite passate di questa ragazza e
Insultata? Mh-mh. <scoffs> Chiaro. Sì, erano molto private, molti delicate. Mh. Quindi anche proprio intendi a mente fredda lo ha ha continuato a farlo. Certo.
Mh-mh, era intenzionale. Sì sì, erano proprio azioni intenzionali fatte con lo scopo, ecco, di odiare una una persona per nessun motivo, ecco, ehm, che s n non sta né in cielo né in terra, diciamo. Quindi, ora come ora, se, ripeto mettendomi nei panni di questa ragazza, mi tornasse mi si presentasse davanti la mia acerrima nemica, chiamiamola così, <laughs> ma è così, esagerando; allora, probabilmente, mhmm, ora come ora, cioè ci si parlerebbero tranquillamente, ecco, chiaramente non con la stessa, ehm, passione, con la stessa am amicizia di un tempo. Diventerebbe una semplice esatto, diventerebbe una semplice, ecco, conoscente. Esatto. Ehm, più che altro, mhmm, tornando al passato, lei non si è mai scusata davvero, cioè ha sempre cercato di trovare scuse, ecco, magari buttando la colpa
Detestabile. <scoffs> <chuckles> Ah, è diventato proprio il nemico giurato, <chuckles> okay. Ah-ah. Con lo stesso rapporto di un tempo, chiaro. Conoscenza. Del tipo: "Mi scuso, però"
esatto, buttando magari la colpa su la persona con cui stava sparlando di questa ragazza. Quindi sicuramente, ora che è maturata, vorrei in primis capire com'è diventata, ecco, la sua persona, se le sue insicurezze, ecco, e soprattutto s il suo progettare proiettare, scusami, le sue insicurezze sugli altri si sia, ecco, risolto. E
Capisco. Ah, quindi sei curiosa di capire se si è un po' evoluta.
Sì, lo spero, perché comunque c'erano tanti pun cioè tante situazioni in cui effettivamente lei compiva degli errori, anche dal punto di vista delle relazio della relazione col suo di ragazzo; vorrei vedere, ecco, se è maturata da tutti i punti di vista, da tutte le prospettive, e chissà, può anche essere che in un futuro, ecco, la situazione si presenterà e, ehm, scopriremo di essere persone molto compatibili, ecco, nei nostri 20 anni. Però chissà, ecco, è tutto un punto interrogativo al momento.
Mh-mh. Ma certo. Mh. Perché no. Mhmm, guarda ti ringrazio perché è stata veramente una bella chiacchierata, ehm, e nulla, è stato proprio bello parlare con te.
Nessun problema, è stato anche molto divertente per me parlare di queste vecchie situazioni infantili. Grazie!
<chuckles>